Prejuízo total. E aí eu falei com a minha mãe, falei: "Olha mãe, vou deixar isso aqui guardado, tá tudo bonitinho, dentro do plástico, eh, não tem forma ali de cupim comer, traça comer, né". E deixei guardado assim, fiz um baú de acrílico, que eu encomendei
Aham. Aham.
eh, o baú de acrílico, assim, ele é super vedado ali, então, não tem chance, acredito eu de <laughs> de chegar lá e exatamente. E com
De es de estragar, né. <laughs> Nem a umidade, que a umidade, também, ela acaba destruindo as cartas, né.
De destrói, só que esse plástico ele veda, né. O plástico veda as figurinhas ali, da umidade. Então, assim, já tem mais de 10 anos que eu tenho, e tá lá, até hoje, né, eh, é essa inclusive do o álbum eu trouxe comigo, porque eu tenho esperança de, encontrar a figurinha do Neymar ali, para fechar com chave de ouro esse álbum.
Eh, é. Aham. Pô, que legal. Aham. Aham, que bacana. Eh, teve alguma figurinha que você perdeu, que era muito importante para você, e você perdeu? Teve alguma história assim?
Ah, tive. A figurinha a gente sempre perdia, né, quando criança a gente perdia muitas figurinhas ali, não tinha jeito. <laughs> Às vezes também, na escola eu levava algumas figurinhas para trocar, e acabava deixando em cima da mesa ali, sabe. E alguém pegava. Então, eu não só perdia mas, eu era ali, né, "roubado", entre aspas assim. <laughs> Deixava ali
Aham. <chuckles> Aham. <laughs> Ainda mais aquela que valia muito a pena, né.
É. E tinha o famoso "Mão na Rapa", né, que cada um botava ali suas figurinhas, eh, interessantes ali e tudo mais. E tinha o "Mão na Rapa", que quem falasse "Mão na Rapa" 1º, quem falasse "Mão na Rapa" 1º e pegasse, levava embora. Só que, mesmo com isso tudo, eu consigo guardar muitas figurinhas e álbuns até hoje.
Aham. Como funciona? Nossa!